Claro, pero aquí lo que pasa es que no es que él no sabía pintar, y no es que se le ocurrió pintar con triángulos, él pasó toda una vida pintando hasta que encontró lo que a él como artista lo llenaba, ¿no? Y eso tiene un valor. Entonces, si yo desde chica desde chica me gustaba, disfrutaba todo lo que era la las pinturas, los artes, con cualquier cosa, pero no me preparé y no practiqué, digámoslo así. O sea, no empecé porque también hay personas que son autodidactas, y yo soy de las que considero que lo que realmente marca es la experiencia. Porque una cuando uno tiene experiencia, uno puede, eh, sobrepasar diferentes situaciones y todo. Entonces, como siento que no tengo eh, a pesar de mi edad, no tengo la experiencia de poder decir: "Ay, soy pintora", pero es un hobby, me gusta mucho y lo he disfrutado mucho.
Okey. Sí, por supuesto. Ujú. Ujú. Así es. Ujú. Ujú. Y lo realizas con toda la pasión, y y te llena el alma, que eso es el arte, al final de cuentas, ¿no?
Así es. Es correcto, así mismo es.
Oy oye, y dime algo, ¿en tu familia hay más artistas? Quizá, no necesariamente pintores pero, ¿hay personas que se inclinan?
Mira que no que sepamos, porque a mi familia le ha tocado, pues, trabajar desde hace muchas generaciones muy fuerte. Entonces, es lo que yo digo, puede que a puede que hubieran artistas, pero así como yo, no tuvieron la posibilidad de decidir ese camino, porque realmente y desde hace mucho tiempo, siempre, eh, es una profesión de personas que no necesitan trabajar. Son muy pocos los casos de artistas que se vuelven famosos estando en vida. Si te das cuenta, las obras hay muchos artistas que se cono pero después de muerto, cuando hacían sus trabajos esco Sí, hacen sus trabajos a escondidos y alguien los encontró. Hay desde fotógrafos, escritores que nunca supieron el éxito de sus obras. Era porque seguramente lo hacían paralelamente a lo que le daba el sustento.
Ujú. Ajá. S s sí, muchos. Sí, que son post mortem.